Iya, aku gak pernah dicepetin.
Oh. Iya nih, kayaknya efek TikTok deh, jadi kayak aku pengen cepet-cepet tahu ceritanya nih gitu, buruan, jadi kayak eee, tapi karena mungkin aku udah puasa TikTok, jadinya aku turunin dari 1,5 jadi 1,25 tuh, Kak.
Oh. <laughs> Oh, tertidur ya. Eh, tapi Kakak nggak di-skip kan nontonnya, misalkan dari episode 1 langsung episode 5 atau episode akhir, gitu? Saking penasarannya gitu, pengen tau-tau ending-nya aja, gitu. <chuckles>
Mhm mhm. Iya. Heeh heeh. Heeh. Eee. <laughs> Eee Oh, enggak enggak enggak, jadi kayak, eee, kalau misal yang drama Korea, gitu ya, aku biasanya, eee, ka kuat-kuatin gitu kayak penasaran, kecuali, eee, dramanya bosenin gitu, Kak, dramanya bosenin dan kayak aku masih pengen tau nih, eee, apa sih ceritanya, gitu kan. Nah, kalau bosenin aku langsung skip ke episode terakhir, gitu, Kak. <chuckles> Kalau Kakak gimana? Kalau Kakak rajin gak nonton dari episode 1 sampai akhir gitu?
Oh. Mmm. Oh. <laughs> Oh, iya.